Pues mi, la mi lógica me dijo que debía ser algo drástico, porque si, por ejemplo, la tortilla nosotros venimos de una familia que come tortilla con todo, hasta con la pasta. ¿Cómo? No sé, pero comemos tortilla hasta con la pasta, te lo juro. O sea, yo puedo estar comiéndome una una pasta al estilo parmesano con pollito empanizado y todo acá, este, una ensaladita y todo. Y todo eso va a una tortilla. No sé por qué comemos así, no sé si, bueno, así come mi familia, ¿no? Si yo llevo una pasta, a una comida familiar, siempre hay tortilla. Así que lo comemos con tortilla. Así que yo sé que, pues, carbohidrato más carbohidrato, pues, esta panza, ¿no? Así que Así que ent Dejé la tortilla, dije: "Okey, voy a dejar la tortilla". Sí, porque yo sé que no puedo comerme solo 1, yo sé, yo sé que no puedo. Yo sé que si compro lo que sea de tortilla, pues, me voy a terminar comiendo 5 de tajón, así de una sola comida. Así que dije: "Voy a dejar la tortilla". Pero, este, pues, al dejar la tortilla, adapto ciertas cosas, ¿no? O sea, ya no hago ciertos guisos que, pues, se comen con tortilla exacto. Así que he intentado cambiar un poco, pero no me siento llena. O sea, esa parte de la satisfacción. Y a mí me gusta mucho comer, o sea, comer en cuestión de que me gusta probar comidas, me gusta pues, comer
Ah, okey. Ujú. Claro, sí, se Okey, dejaste la tortilla. Okey. Okey. <chuckles> Okey. Okey. Ujú. Que requieren estas tortillas. Ajá. Ah. No. O sea, la comida es una parte importante donde puedes descubrir muchas cosas.
Sí.